Hello, xin chào bạn.
Ừm, hello, hello, xin chào bạn nha, rất vui được nói chuyện bạn ngày hôm nay.
Ừm, cảm ơn bạn. Hôm nay không biết ngày của bạn như nào ta?
Ừm hưm. Ừm, hôm nay giữa tuần của mình cũng, gọi là, khá là OK đó, kiểu, mà công việc thì cũng rất là thuận lợi nè, thời tiết thì ở ngoài đường khá là mát mẻ dễ chịu đi, sắp được v đi về rồi, bạn thì sao?
Ừm hưm. Ừm, hôm nay thì mình, ờ, không phải đi làm, thế nên là cũng khá là chill, khá là thoải mái. Ờ há, và mình có rất là nhiều thời gian rảnh để làm những cái mà mình, ờ, thích <chuckles> trong đó có việc, à, xây
Ừm hưm, ừm hưm, OK, hợp lý, hợp lý. <chuckles> À há, à há. Thì không biết là thời gian rảnh của bạn thì bạn thường làm cái gì?
Ờ, mình đang định chia sẻ với bạn đây, <chuckles> ý là mình hay chơi game. <chuckles> Mình đúng rồi, đúng rồi, mình, à, đôi khi là mình sẽ là, ừm, gọi là, một đứa, gọi là, dành rất là nhiều thời gian để, kiểu là, thời gian, kiểu, bình thường là mình khá là bận vào buổi chiều, buổi tối, ơ, thế nhưng hôm nay thì mình được nghỉ, thì mình sẽ dành khá nhiều thời gian để chơi game. Đó.
Ưm, ừm. À, chơi game, đúng hông? Sao, sao, sao? Ờ há, ờ há. Ừm, ừm. Ừm hứm, ừm hứm. À. Ờ, không không biết là bạn thường thường chơi những tựa game gì ha?
Ờ, thì hiện tại thì mình hay chơi, ơ, mấy cái tựa game nó, kiểu, thiên hướng cốt truyện mà nó, ơ, ít cạnh tranh. Đúng rồi, mà nó đúng rồi, đúng rồi.
Kiểu như, cốt truyện, ít cạnh tranh, kiểu mà t mấy tựa game mà offline á hả? Kiểu mà tựa game nhơ chơi chơi một mình, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi.